ゆお、ええ。日本が上手ってことですか。あ、そうなんすか。顧客対応。へえ。
うん。うん。そう。そうですそうです。うん。はい。 そう。それはすごい感じるし。あと、なんていうんだろうな、日本の方って、マナーがあるので、そのうん、そうそうそう。なのでお兄さんが言ったトイレが綺麗っていうのもそうなんですけど
はい。はい。 はい。 あ、モラルがはい。 はい。 はい。
街もめちゃくちゃ綺麗なんですよ、僕からすると。
あ、そうですかね。やっぱ日本に帰ってきたりするとええ。でも確かにゴミが少ないなっとぅなやっぱり感じますね。東京行っても、意外とこんなに人がいき行き交ってるのに、意外とゴミが言うほど落ちてないみたいな。
うん。 はい、はい。うん、すごく感じる。<laughs> うん。 ですよね。うんうん。そう。 うん。 そうなんですよ。そう。そ
なんか、ドイツ行った時は、なんか、あそこやっぱビールが皆さんお好きなのか、もうビール瓶が、割れたビール瓶が散乱してるんすよ、ベルリンで。「いやこれふあれ、下手したらね、ビーサン貫通して出血するぞ」みたいな、いう感じで普通に落ちてるんで、「あれ？」
うん、うん。 はいはい、そうですね。<laughs> うん。うん。はい。分かります。 うん。 うん。 <chuckles> 危ないね。<chuckles> うんうん。 分かります。うん。そう。でね、そう、あの今のお兄さんの話であったみたいに、アメリカとかって、何気に、その空き缶とかもそうだし
きぱ綺麗さはいはい。 はい。 はい。 はい。
あの、瓶もそうだし、タバコの吸い殻とかもそっこら中に落ちてるんですよ
うん。あ、そうなんですね。へえへえ。
うん。そう。日本って、その、駅も綺麗だし、そこら中綺麗だから。もう、そう、僕からすると、な何この綺麗さって思っちゃうんですよ。<laughs> そう。うん。そう。
はい。 はい。 <chuckles> あ、はい。 はい。 うん。<laughs> ビューティフルビューティフルジャパン。ええ、なんかなんかなんか嬉しくなってきました。<laughs> 日本に住んはい。
いや、でもでも、あの あの、アメリカ人の友達も日本に行って帰ってくるじゃないですか？
はい。